बिल्कुल, अच्छी बात है। तो जैसा आपने कहा आपने अ, सोशल मीडिया से सीखा ये, तो आपको कितना अप मने असरदार रहा? आप जैसे कुछ नहीं आता, तो कैसे सीखते थे आप? क्योंकि कोई तो सामने बैठ के आपको सिखा नहीं रहा, अगर आपको कोई समस्या आई तो बताने वाला नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से हम कितना, कितना सीख सकते हैं, कितने हद तक हम सीख सकते हैं?
हाँ। जी। कितने हद तक सीख सकते हैं, ये तो फिर हमारी समझ पर भी कहीं न कहीं निर्भर करता है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को जैसे किसी ने कुछ पूछा कि अ, "भाई, ज़रा मुझे ये बता देना।" तो मैं उससे बोल दिया जैसे मैंने कि, "तुम यूट्यूब पर देख लो तुम्हें आसान लोग कुछ वीडियोज़ बनाए होंगे, उससे तुम सीख सकते हो।" लेकिन वो नहीं सीख पाए। तो ये भी समझ मुझ में आई, कि अ, समझने वाला व्यक्ति कैसा है? उसने क्या स उसको सर्च करना आता है कि नहीं? वो क्या सर्च कर रहा है? वो उसके मन में क्या है? अगर उस वो उससे देख कर भी नहीं सीख पाया तो उसकी मतलब एक समझ भी नहीं है। तो मुझे लगता है आपके अंदर वो समझ भी होनी चाहिए कि आप कितना प्रतिशत सीख सकते हो एक वीडियो देख कर। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो, मैंने तो गिटार बजाना सीख लिया था, सिर्फ़ यूट्यूब की मदद से और अ, बहुत लोग क्लासेज़ करते हैं, इधर कोई गुरु होते हैं, जाते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं। और मैंने मतलब जितने भी बेसिक कॉर्ड्स होते हैं, बी, सी, ई-माइनर, ई-मेजर, सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है और मैं अच्छे खासे फिर गाने भी प्ले करने लग गया था एक समय के बाद। तो इस तरीके की मतलब प्रगति कर सकते हैं, किसी भी काम में। मैंने एडिटिंग सीखी है, वीडियो एडिटिंग सिर्फ़ यूट्यूब से सीखी है और उसी से मैं कुछ भी कहीं फँसता था, बस मैं उसमें एक छोटा-सा वीडियो देखता था, डालता था और अ, सीख जाता था उसको करके और फिर मैं आगे के लिए उसको याद रखता था कि कैसे क्या करना है ऐसे समय पे। तो, मतलब आपकी समझ पे भी ये निर्भर करता है कि आप कितने प्रतिशत सीख सकते हो सोशल मीडिया से।
जी ह हाँ, बिल्कुल सही है। हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा! हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, हाँ। हुँ, हुँ।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 बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अ, ऐसा कभी हुआ कि आपने अ, बहुत उम, मन लगा के सीखा हो मगर फिर भी अ, कुछ उससे उल्टा हुआ हो या अ, सोशल मीडिया को आप फ़ॉलो करने की वजह से आपको कुछ अम, मने अ, निराशा हुई हो? ऐसा क कभी कुछ हुआ है?
जी।